ですよね。でもね、結局あたし行き着いたのが、職をえ、じゃあ、給料を考えるよりも、やっぱり人間関係って、あ、大切だなって、一番、そっちの方が大切。ね。<chuckles> ふん。<laughs>
うん。 はい。 うん。 あ、分かります。それはあ、それはあ、それはすごい分かす。それは一番思います。人間関係が一番だと思います。やっぱりストレスになるの原因って人間関係だと思うので。 その次が環境だって思うんですよ。
ねんね ほんとにそれは思いました。お金じゃない。む代えられない。
いっぱお金に代えられないじゃないですか、す自分がストレスになってはい。
それはすごく思いました。へえ、うん。
だから、あの、ストリート街の人たちってものすごいストレスを抱えて仕事をしてるんすけど、でもその分の給料すごいいんですよ。